اهم، طَب هل شايف إن التوازن ده بيتحقق لمّا تبطَّل تشتغل كتير، والّا نظرتَك بتتغيَّر ل في الموضوع ده؟
آآ، لأ ما مفيش حاجة اسمها التوازن يتحقق لمّا أبطَّل أشتغل كتير، ما هو يعني إيه لأ، هو يعني مش هنبطَّل شغل علشان نعمل التوازن، ما هو إحنا اتفقنا إن الشغل هو اللي هيجيب لنا الـفلوس اللي هنصرف بيها على البيت.
اهم. اهم.
فلأ، لازم يبقى فيه تفاهم لازم هُم يكونوا عارفين إن الشغل ده هو اللي بيعمل كده، مش هباطل شغل علشان خاطر أقعد في البيت أكتر، لأ هو هيبقى في 8 ساعات شغل تمام، و8 ساعات نوم و8 ساعات في البيت.
إمم. طَب ممكن طيب تحكي لي آآ، لو في موقف صعب عدّى عليك حصل بينك وبين أسرتَك بسبب الشغل؟
تمام. آه، لأ، هو كتير ما هو بأقول لَك كتير بقى ده السفر ده بيعمل خناقات ياما يعني، يعني لما بييجي مثلًا أنا سافرت آآ، أسبوع مثلًا وكمان جيت إيه راجع يوم الخميس مثلًا، هاقول لَك حاجة هارجع يوم الخميس المفروض أبقى أكون في البيت مثلًا 15:00، 16:00 حصل مشكلة في الطريق مثلًا أنا راجع من إسكندرية والكارتة قافلة، وزحمة والطريق قافل مش عارف مين معدِّي وكده تمام، طيب ارجع بقى البيت شوف بقى اللي مستنيك، أنت كنت فين وأنت سايبنا وأنت عامل لنا وأنت مش عارف إيه تمام، و طَب يا طَب يا سِتّي الطريق كان واقف والدنيا زحمة ومش عارف إيه لأ لازم بقى تصوّر ع لازم تصوّر تاخد صورة على الWhatsApp كده تمام وتقوم مصوّر الطريق زحمة حالًا، فبقيت أتصرّف كده تمام، ع
إمم. إمم. اهم. <laughs> فاهمَك، فاهم <chuckles> لا، لأ. أيوه، أيوه. <chuckles> <chuckles> آه. في الطريق أيوه، عش حصل علشان ما يحصلش مشاكل. <chuckles>
آه، بقيت أصوّر كده، أنا مع زميلي أهو الفلاني ما معيش حد أهو، تمام، بس ما أنا راجع من الشغل السواق جنبي أهو تمام. <laughs>
آه، آآ <chuckles> أنا فاهمَاك فاهمَاك والله. <chuckles>
علشان أتف علشان أتف آه، آه، علشان أتفادى الموضوع ده.